あ、え、欲しい。えっと、火星と一緒って違う？あ。
はい、ま あ、そ、きょうきゅ究極それですね。地球とか火星とか、太陽とかブラックホールとか、っていう感じで。ただそれの重力が、まあ、地球なんかも重力があって、私ら引っ張られて、地面にくっついてるじゃないですか。その重力が極端に強くて、この地面まで吸い込みきって、うん、で、重力だけになってる、っていう概念らしいんすね。
ああ、そうなんですね。はい。 ほえ。 はいはいはいはい、はい。 ああ。 ああ、そういうことなんですね。 ああ、ええ、面白い。
で、どんどん重力が強くなって、周りのこの宇宙の塵やら、遠くの星やらを、だんだんそこに集約していってると。
そう。 はい。 あ、ええ。じゃ、もう地球の重力が、めちゃくちゃでかくなったのが、ブラックホール。あ、ええ。そうなんですね。すごい。どこでも聞いたことないようなお話で、はい、素晴らしいです。
あ、そういうことすね、今日、簡単に言うと、はい。らしいですよ。 そう思うしょ。 <laughs> そうですか。<laughs> まあまあ、結構読んでるんで、こういうの好きで。<laughs> まあ、ね、今をはい。ああ、宇宙旅行はね、正直あんま興味ないですね。
あ、ええ、すごいですね。 ね、宇宙旅行とかってどうです。行きたいと思います？やっぱり。 はい。 <laughs> ええ、そうなんですか。意外。はい。
なんか、まあ、宇宙旅行って言って、ま、火星に行くとか、ま、月に行く、頑張ってなんとか火星に行く程度じゃないですか？
ま、そうですね、す今だと、はい。
ね。だ、火星に降り立てた、すごいっていうレベルじゃないですか？じゃ、逆に宇宙レベルで言ったら、庭先みたいなもんじゃないすか、火星とか。
うん、あ、そうですね。はい。 はい。 ああ、そういうことですね。もう、玄関出てちょっとぐらいな。はあ。
ね、そのさっき言ってたそうですそうです。ブラックホールが面白い、とかいうレベルの文脈で、火星ってなんかおもろいことある？みたいな。<laughs>
はい。 <laughs> もう、知識をを、うん、ん、集めるのが好きという感じなんですね？実際に行って何かをするっていうよりは。うん。
そうですね。 そうそうですね。なから逆に、ブラックホール見に行くツアーとかあったら、やってみたいすね。
え、怖い。すごいですね。<chuckles> はい。安全をたいす
<laughs> こう。まあまあまあ、ちゃんとちゃんと、そのね、大きい旅行会社がやって、もう普通に、うん、訓練とかせずに、見に行けるレベルっていうならば、ああ、実際にどこ、こんな風に見えるんや、とかいうのは見たいですけど。ま、言うて火星って、望遠鏡でもある程度、見えるじゃないすか。<laughs>
ああ。 あ、ああ。 はいはいはい。 <laughs> あんま、同列なのかどうかっていうところですけど。はいはいはい。はい。
そう。<laughs> なんで、やっぱ近すぎるって思うんすよね。

はい。
はい、ではですね、ま、宇宙ってね、この空の上に、我々の上に広がって、わけなんですけども、ま、宇宙って海よりずっと広大ですよね。この、ね、それに、まあ、全くほとんどのこと、おそらく人間ってわかってないですよね。あの、宇宙の広さとかその神秘について、ええ、どんな気持ちになりますかっていうか、どういうことかん感じること、考えてらっしゃることとか何かありますか？
あ、は、はい。はい。 そうですね、はい。 はい、そうですね。 はい。 あ、ああ、そうで、一言でゆうと、怖い。<chuckles> ちょっと怖いってゆうのがあるかなっていう、なんてゆんすかね、広すぎるし、なんか、ちっぽけに感じる、自分自身が、はい。こんなに、なんてゆんすか、いっぱいな経験があって、いろんな感情動くのに、なんかそれが1個の点よりちっちゃいぐらいな感覚。それはちょっと怖いなあとは考えますね。はい。ぎゃ
はい。 怖いんですか？<chuckles> ああ、そうなんですか。それは、ど はい。 ああああ、そういうことですね。はいはい。 はい。 うんうん。 ああ、なるほどですね。なかなか面白い意見ですね。
あ、ほんとですか、ありがとうございます。逆にどうですか、どんな気持ちになります？
はい。 そうですね、ま、一般論でゆうと、ま、今のええ、ゆっていただいたお話になぞらえますとですね、その、なんかこの現実世界で、学校とか仕事とかで悩みがあった時に、この、宇宙の話聞いたり、その、ね、ハッブル望遠鏡で見た、何億光年向こうの、が映像とかゆうの見て、自分の悩みがちっぽけでどうでもよくなった、気が楽になったとかゆう意見ってよく聞くじゃないですか。
はい。 はい。 ああ、はい。 はい。 な、ああ、はい。 ああ。ぎゃ ああ、逆ですね、僕とね、はい。
ねえ。ねえ、それどっちかと言った安らぎですよね。はい、そういう意味で面白いご意見ですねってゆうたんですけど。
あ、ははいはいはいはい。 ああああ、そうですかね、まあ、それはそうか、ちょそっか、悩みをちっぽけに感じれるってゆう、あれか。<laughs>
はい。 そうですね。ま、悩み始まりで見るとそうなるってことですかね。ただ、悩み始まりでなく、宇宙始まりで漠然と見ると、まあ、確かにね、自分がこう、ふ粉末みたいな存在になっちゃうというかね。
はい、そ はい。 あ、はい、ちょっと、はいはいはいはい。そう、なんいっぱいやってきたのに、なんか
そうですね。
どうでもいいことなのかなみたいに思っちゃうっていうのは、はい、ちょっと
ああ、なるほどね。まあ、ある意味そのね、悩みが解消するのも、怖くなるのも、どうでもいいことっていう、おなし言葉に落ち着いているわけですね。ああ。
ああああ、そうゆうことか。どうでもいいを怖いと感じるか、安らぎと感じるかってゆうところですね。
はあ、はあはあ。なるほどなるほど。なかなかこの、メンタル、お強くてらっしゃるのかなと、逆に、その考え方が。<chuckles> はい。ねえ、自己肯定感が強いのかもしれないですね。<laughs>
はいはい、あ。 <laughs> そうか、そうですかね。はい。 <laughs> ま、あんま、い感じはしないですけど、ま、でも、ちょっと怖いとは感じるけど、確かにそれを考えると、悩みとかもちっぽけなものなのかとは思いますね。最近
<laughs> はい。 そうですね。ま、悩みもちっぽけだし、自分が達成したこともちっぽけということすね。
はい。 そうですね。なんとも悲しい。はいはい、はいはい。はい。どうですか、どんな気持ちになります？
なるほどなるほど。<laughs>